Mas as bicicletas aí, elas andam na rua comum ou tem ciclovia para tudo?
Tem ciclovias, assim é é justamente por isso, porque as ciclovias que cortam a cidade de um jeito muito muito diferente, e os carros otimiza Otimiza o tempo demais, eh, é muito bacana. E até para o mercado eu vou de bicicleta, a minha mochila tem uma um um um ga um ganchinho, né, que aí eu já prendo ali na na garupa, e nem pego peso. <laughs> É.
E otimiza, otimiza o tempo. Ah. <chuckles> Que legal isso. Nossa, é totalmente cultural, totalmente diferente, eu achei curioso isso, você me falou que as pessoas hã.
E e esses hábitos, né, eles ajudam também, tipo, eu eu eu quando eu inicio o meu o meu dia, né, no trabalho, eu inicio muito mais tranquilo porque, eh, eu acho que essas ativi eh, deixar o corpo em movimento na verdade. Eh, etro fa facilita, né, deixa as coisas melhor até no no trabalho mesmo, eu costumo, eh, quando eu trabalho em escritório, né, fico muito tempo sentado, eu sempre levanto dou dou aquelas pausas, eh eh, de um pouco de alongamento, sabe.
Claro. Hã. Aham. Ah, isso é bom, isso é muito bom, né. Porque se deixar, né, a pessoa se distrai ali no trabalho, esquece de levantar, né, esquece às vezes até de beber água, né, enfim, se não tiver uma uma garrafinha do lado, você faz isso também?
E É. Exato. Uhum. Não pode e faço, faço sempre. E, imagina, a gente às vezes se não, a gente se preocupa em deixar sempre o computador plugado na tomada, mas a gente não se preocupa com a gente, nós somos uma uma uma uma a melhor máquina do mundo, mas assim, <chuckles> a gente também tem que ti dar as nossas manutenções, né. <chuckles>
Ah, faz. Ah tá. Aham. Ah, você tem razão. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, a esse é o hábito, né, de beber água é porque eu acho que ficou muito atual esse negócio, eu falei da garrafinha de água, né, perguntei se você estava com a garrafinha do lado né, quando fal é, ficou uma coisa muito comum, né, porque eu me lembro no passado, não era assim, mas eu acho que ficou, assim, todo mundo com a sua garrafinha hoje em dia, né.
<laughs> O o copo Stanley. <laughs> Mas tem que ter, né, se hidratar é é importante. É é legal.
Tem que ter, né. É, é. É, é, agora eu fiquei eu eu achei curioso esse negócio que você falou da bicicleta ainda, <chuckles> de ser uma coisa tão cultural, assim na verdade, você, como já faz isso, na verdade, é quase que é uma atividade física já, né, alguma coisa e mesmo assim, você ainda colocou aca academia na sua vida, porque você achou que a bicicleta não era suficiente?
<chuckles> É. <laughs> Sim. É, não, não. Não como um uma atividade para, eh, queima calórica, eu não faço também, a a eh, ciclismo sabe, de longas distâncias, eu fico andando aqui dentro da cidade, e aí tem trânsito, né, e e, os sinais, não tem como a não ser que eu vá para um parque aberto, mas eu eu prefiro academia, eu acho que é mais o meu estilo, sabe.
Hum. Ah, ta.

Ai, eu tento lidar de uma forma <chuckles> positiva, sabe. E eu eu f tenho ações, eh, e e na verdade, nos últimos meses, né, eu comecei a a ter atitudes que me aju me ajudaram, e me facilitaram, tanto no trabalho, quanto no restante do dia, sabe. Eh, al pequenas mudanças. Eu, por exemplo, ah, em 4, eh, 4 meses, quase 5 meses atrás, eu comecei atividade física.
Hã. Uhum. Hum. Tá. Uhum. Ah, tá. Isso é ótimo, né. Aham.
É, é bem bacana. Eu e entrei na academia, eu acho que foi a 3ª vez que eu que eu já tinha tentado, mas só que dessa vez eu fui mais decidido. Pois é, aquele famoso "começa e para", sabe. <laughs> Mas só que dessa vez eu fui mais decidido, e eu também já estava passando, eh, p por uma situação de dizer assim: "Ai meu Deus, nenhuma roupa tá cabendo em mim. Preciso <laughs> dar aquele levante".
Começa e para. <laughs> Sim. Aham. Hum, entendi. Já t já estava rolando um incômodo, ali, né, algo que te te levou por conta do incômodo. Tá. E e tá. E aí agora você tá fazendo com mais frequência, então? Agora tá seguindo. Ah, diariamente?
Exato. Exatamente. Faço, faço diariamente. Eu segui, n n não foi como da pri das outras vezes, né, que eu tentei. Eu tentei ma uma vez novo, eh, que eu digo pré-adolescente, o o o 16, 14, 16 anos, e aí eu fiquei bastante tempo, mas depois, eh, desse período até hoje, eu entrei algumas vezes, mas ficava nessa, né, de de entrar e sair. E dessa vez foi muito mais decidido. Eu acho que a maturidade, também, impulsiona a gente a a a a ser um pouco mais responsável, né, nesse sentido. A idade vai chegando.
Hum. Ah, tá. É. Aham. Você acha que a idade, assim, vai chegando? <chuckles> E aí você começa a se preocupar mais, fica s quase que uma obrigação, né, senão as vai vendo mudanças, assim, acontecendo.
Sim. <laughs> Exato. <laughs> E exatamente. Eh, e e, eh, eu eu até, tipo, tinha lido u uma frase, eh, tudo bem que aí já já já é mu muito, <chuckles> eh eh, d dramática, mas ti eu li uma frase ontem que dizia assim: "Chega um momento que a gente não não treina pra ca mais pra caber nas roupas, mas a gente treina pra caber na vida", sabe. <laughs>
Aham, tá. Ah, é verdade. Não, mas é isso mesmo. <laughs>
<laughs> E aí eu vim, né, durante esses 4 meses, e é um hábito que tem me ajudado, porque quando eu retorno da academia, eu me sinto mais disposto. Eh, g me meu dia flui de uma forma diferente, sabe.
É claro. Aham. Uhum. Hum, muda, né.